Okay, größ größter Fehler deines Lebens. Was war denn der größte Fehler deines Lebens, wenn ich mal fragen
Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen, was der größte Fehler meines Lebens war. Ich denke mal, mm, die längste Beziehung in meinem Leben, die ich hatte, denn, äh, ich habe, äh, viel zu lange mit dem Kerl zusammengelebt, bis er mich dann eines Tages betrogen hat mit 'ner anderen. Und, äh, in der Zwischenzeit hatte ich ihn auch betrogen und irgendwie hätte ich, äh, äh, mich früher von ihm trennen sollen, anstatt, äh, das noch so lange hin äh, halten zu lassen. Also, äh, das, äh, war für mich 'n Fehler. Das, äh,
<chuckles> Gott. War das denn, w ja, würdest du denn sagen, dass
Und die und du, was war de dein größter Fehler im Leben? Erzähl doch mal.
Man, weißt du, so 'ne Frage, ähm. <chuckles> Ja, klar. Ja, klar, ähm. Ja.
<chuckles> Ja, du hast mich auch gefragt, also, gleiches Recht für alle. <chuckles>
Weißt du Also, okay. Also, ich sehe das Leben so in 2 Spuren, okay? Eine Spur ist das Persönliche, Beziehung, Familie und so weiter und das andere beruflich, okay? Und
Äh, okay. Genau. Ja, da kann ich mit dir mitgehen, das sehe ich auch so.
und ich würde sagen, dass ich auf der beruflichen Seite besser bin als auf der persönlichen Seite, okay? Ähm, ich bin
Ja. Also, hast du Fehler im persönlichen Bereich eher gemacht?
Äh, genau. Und die Fehler also, ich, äh ich hatte schon Partnerinnen, die waren, also, wirklich, äh, gute Leute. Also, e erfolgreich, äh, s haben gut ausgesehen, äh, loyal, also, alles, was man fragen kann, okay?
Mhm. Interessant. Ja. Mhm. Wunderbar.
Aber ich habe irgendwie